As viagens mesmos que que eu fazia, né, desde viaj desde cedo eu viajava já, né. Mas comecei a viajar sozinho ali a partir dos meus 18 anos.
Sim. Nossa, que legal! E isso era justamente o que ia te perguntar ia te perguntar, assim: Você tem costume de viajar bastante sozinho e se abre ali para fazer amizades ou geralmente você vai com amigos que vocês vão sim curtir, aí acabam fazendo amizade junto? Porque tem muita gente que não gosta muito, né, de viajar sozinho justamente por isso, né, porque fica muito sozinho. <chuckles> E você como é que é?
Aham. <laughs> Olha, eu admito que, assim, no início, quando eu fiz minha 1º viagem, né, eu já viajei com amigos e tudo, e eu foi, assim, uma experiência super bacana e tudo mais porém, eh, eu via que eu viajar com amigos ali me impedia, assim, de fazer novas amizades, sabe.
Aham.